Eski gönderiler, eee, sence silinmeli mi, yoksa saklanmalı mı sosyal medyada?
Ben silmeyenlerdenim. <chuckles>
Hı hı, güzel.
Bir arşiv olduğunu düşünüyorum çünkü ve bunu da, ııı, kıymetli buluyorum, aaa, ama, hani, birçok insan silerken ben, hani, böyle, binlerce, bir de bir dönem çok yoğun kullanmıştım, ne kadar şu anda, galiba, 1.500 gönderim, falan, olabilir. E ımm, hiç sis silmedim, hani, kaç yıldır, çok yoğun kullanmıştım bir dönem, şu an çok az kullanıyorum, eee, ve bunu umursamıyorum, bilmiyorum böyle düşünüyorum. <chuckles>
Hı hı. O! Ho ho, çokmuş. Hı hı. Sana o zaman, ııı, "arşivci" diyebiliriz herhâlde, anladığım kadarıyla.
Evet, bence de arşivciyim ve, ııı, geriye dönüp özellikle story'ler şey, hikâyelerden şeye bakıyorum, işte, nerede, hangi tarihte ne yedik dönüp bir bakabiliyorum. Eee, ama bir dönem şöyle bir şey olmuştu, eee, mesela geçenlerde, e bir dönem diyorum, eşimle çok eski bir paylaşımımızı, yani, böyle, 10 önce falan, bir arkadaşımıza gösterdiğimde eşimin, ııı, öyle, eski fotoğraflar, bir şey arıyorduk öyle gösterdim. Eşimin utandığını fark ettim. <chuckles>
Hı hı. A, güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Neden ama?
Neden? Ben de bilmiyorum çünkü orada şey dedi, onun bir gözlüğü vardı, işte, bizim balayı döneminde filan. Diğer işte, "O, abi gözlükler yakıyor" filan deyip, hani, yaşı yaşça da küçük bir çocuktu eşimden. <chuckles> Eee, eşimin o oradaki hâli ama şu an bu çocuktan da çok daha küçük bir hâli. Ya, işte, "Özel şeyleri göstermeyelim, ya." falan dedi bana. Hâlbuki özel değil ki, zaten paylaşmışım. <chuckles>
Evet. <chuckles> <chuckles> Anladım. Yani, evet. E, peki o zaman şunu soracağım sana, ııı, bazı insanlar mesela, eee, böyle, eski, mesela, 1 hafta önceki mesajlarını bile okuduğunda, "Ay, ne salakmışım, neler yazmışım" diye düşünürler, hani. Sen, böyle, eski mesajlarına baktığında, ııı, i a katettiğin yolu veya değişimini nasıl, ııı, görüyorsun? Hani, "A, ne kadar şeymişim mi diyorsun" hani, veya "O, ne güzel konuşmuşum burada" mı diyorsun? Hani, düşüncelerin ne oluyor eski mesajlara baktığında, okuduğunda?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bunu Facebook'ta yaşamıştım.
Hı hı.
Facebook hatırlatma yapıyordu bir ara
Evet, doğru.
eee, ve, yani, çok, böyle, 2010'dan bir şey p çıktı karşıma çok ilginç ve ben orada espri yapmışım ama o kadar aptalca bir espri yapmışım ki, <chuckles> şok olmuştum. Mesela Instagram'da herhâlde, böyle, direkt öyle çıkmıyor galiba da ya da Twitter mıydı acaba? Twitter da olabilir. Çok, kendimi kötü hissetmiştim, haklısın o değişimi görmüştüm orada.
Evet. <giggles> Tabii, Instagram'a çıkmıyor. Anladım. Eee, peki, mesela, eee, mail'ler de olabilir bazen, böyle, eee, çok şansa abuk subuk, böyle, birinin "A, böyle de biri vardı, ya, doğru şuraya şöyle bir şey olmuştu" falan diye, hani, onları, böyle, eee, denk geliyor musun? Hani, bir şeyleri çok silmediğin için söylüyorum. Bazen hiç aklımızda olmayan insanlar bile hayatımıza girip çıkıyo çıkabilirler. O zaman, hani, bunu nasıl, eee, görmüştün?
Hı hı. Evet. Eee, şeyi mi nasıl görmüştüm, eski şeyler karşıma çıktığında kötü mü hissediyorum anlamında soruyorsun?
Yok kötü değil, hani, eee, mesela diyelim ki, şu an konuşmadığın birisin, o zaman böyle bir muhabbet olmuş, hani, bir samimi bir muhabbet olmuş. Şimdi, böyle, fark ettin. "A, böyle de bir insan vardı" deyince, hani, n ak neler geliyor, nasıl bir duygu hissediyorsun?
Hıı. Evet. Yani, bir boşluk oluyor, böyle, bir şey hissetmiyor gibiyim ya da "Ay, ne lüzumsuzdu." filan, diyorum. Ben biraz da şeyden silmedim aslında, WhatsApp yazışmalarını da silmiyorum.
Hı hı.
Eee, bir dönem çok yoğun bir, işte, kendi projemi, girişimciydim, yapıyordum, falan, şirketim. Hani, hep, böyle, bir şeyi kaçırıyor muyum, aboneler yazıyor, müşteriler yazıyor, oradan bir şeye dönüp bakar mıyım hissiyle bir dönem bir 4 yıl, 5 yıl hiç silmedikten sonra hep birikmeye başladı, ya, yani, biraz da ondan aslında.
Evet. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Eee, peki, eee, mesela, eee, bazı insanlar da hiç, böyle, arşiv tutmaz. Eee, me genellikle, böyle, eee, çok fazla sevgili değiştiren insanlar da olabilir. Hani, onlar daha, böyle, eee, siliyorlar gibi, hani, eee, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani, eski sevgililerin sence ş eee, hatıraları silinmeli mi, hani, yeni bir hayata başlarken yoksa onlar senin yaşadığın güzel anılar olarak ve kötü de olabilir tabii ki anılar. Hani, onlar bir şekilde senin anıların olduğu için bunlar da kalmalı mı bir şekilde, hani, eee, üzgün hissettirse bile seni.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Yani, eee, ben böyle bir şeyi pek yapmadım çünkü gerek olmadı. Hayatımdaki insan, eee, yani, eşim, eee, 15 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eee, ama yine de bence bir silinmeli diye düşünüyorum, ya. Yani, çünkü bir şekilde yeni hayata giren kişi incinecektir bu durumda, eee, geriye dönüp bakınca kişilerde, hani, gözden ırak gönülden de ırak olur derler ya, o bir şey, iii, anlamsız o aslında ama oraya orada paylaşılmış, onu hatırlamak için orada sürekli durması bence rahatsız edici olabilir, diye düşünüyorum, çiftler a arasında.
Evet. Hı hı. E, tabii. Hı hı. Hı hı. E, tabii. Anladım. E, tabii, eee, bazı insanlar, hani, eee, bu konuda o şekilde tercih edebilirler. Peki, eee, şunu da, eee, sormak istiyorum. Hani, bu kadar çok şeyi arşivde tutuyorsun, eee, bunlar, hani, eee, f mesela fotoğrafları da tutuyor musun? Bunları nasıl saklıyorsun, telefonuna mı saklıyorsun, arşivleme mi yapıyorsun? Hani, bu da sonuçta bir zaman gerektiren bir şey, bir emek gerektiren bir şey yani. Bunu nasıl ayarlıyorsun?
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Gerçekten de doğru, bir karmaşa var, eee, cep telefonumda. Eee, bir ara arşivlemeye, filan giriştiğim dönemler oldu, biraz kategorize etmeye başladım, işte, işi ayırdım, ama, hani, tam olarak işin içinden çıkamadım çok fazla fotoğraf olduğu için. Eee, açıkçası çok bu kadar şeyi düzenlemek zor olduğu için, eee, ve hep böyle yü şey alanı yüksek, eee, ne denir hacmi yüksek mi diyeyim, hani, telefonlarla hep aktar, aktar, aktar gitti bilmiyorum, eee, ama değerli de buluyorum ben, hani, eski şeyleri dönüp o hatırlatmalar olduğunda eski hâlim mesela 10 sene önceki hâlim, a, diyorum ne kadar öyle hoşuma gidiyor, falan bilmiyorum.
A, güzel. Hımm. Hı hı. Ha, evet, evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Eee, peki, eee, mesela bir de, eee, eski tarz arşivler var. Mesela, eee, gerçekten, böyle, fotoğraf albümleri falan olurdu, hani. Onlar onlar sence daha mı, böyle, romantik veya daha mı, eee, gerçekçi, hani, dijital arşive göre, hani, böyle, basılı fotoğraflar hakkında ne e e illaki, böyle, her evde bir aile albümü vs. olabilir, hani. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hangisi daha sence, daha samimi geliyor? İkisi aynı mı veya?
Hı hı. Hımm. Evet, hı hı. Eee, bence onlar gerçekten daha değerli, çünkü daha az daha özel, eee, geliyor bana. Burada mesela ben, bir de şey var fotoğraf çekme hastalığım var diyebilirim. 1 kareden 50 tane işte aynı kareden 20 selfie falan, hani, sonra başka bir kareden 15 tane, filan, herhâlde bir süre sonra çok şey olunca kıymeti kalmıyor diye düşünüyorum. Eee, şöyle, bizim eşim de, eee, siyah beyaz fotoğraf eee, lar çok çekerdi hatta bu konuda bir sergi açtık bir dönem. Benim de çok çekti, hani, onları mesela çok kıymetli buluyorum, onları bastırmıştık da. Hani, eve de astık. Eee, ama o cep telefonundaki birçok şeyi anlamsız buluyorum, hani, artık binlerce fotoğraf, ımm, bilmiyorum ne yapacağım. <chuckles>
Hı hı. A, tamam. Hı hı. Olabilir. Doğru. Hı hı. Güzel. Hımm. <chuckles> Eee, peki, diyelim ki, hani, eee, cep telefonu diye bir şey yok eski tarz, böyle, fotoğraf makineleriyle çekiyorsun, diyelim. O zaman, böyle, sonuçta, hani, eee, o o biz belirli bir sayıda var 36 film veya 24 film. Hani, o zaman, böyle, bir fotoğrafı gerçekten çok, böyle, güzel çekmek zorundasın çünkü yerin bitiyor. Hani, o zaman sanki daha mı, eee, fotoğraflar, hani, daha mı mantıklı fotoğraf çekmek istediğin için daha mı değerli oluyordu acaba? Hani, daha ona oraya dönmek ister misin, öyle bir tercihin olsa?
Hı hı. Evet. Hı hı. Emm. Yani, o da fazla şey aslında, emm, ne bileyim birazcık Kısıtlı koşullarda bir şeyler yapılması, bir yerde evet onu değer değerli kılıyor ama o da çok fazla mesela bir kişinin gözü kapalı çıkmış, hani, onun telafisi yok gibi filan. Ama bilmiyorum, yani, ikisinin ortası gibi ne çok o kadar az, eee, imkân olmalı bence ne ama bu bu hâli de hoş değil, yani, her yerde fotoğraf, her yerde içerik, çok, böyle, ııı, hatırlayamayacağımız kadar çok ve düzenleyemeyeceğimiz kadar çok içerik çok, eee, biraz yordu aslında, bak yormuş benim şu konuşmadan onu anladım. Gidip, sileceğim şimdi. <chuckles>
Hımm. Hı hı. E, tabii. Evet, eee Hı hı. Evet. <chuckles> <chuckles> Eee, peki, mesela şunu da sorayım, mesela Instagram, eee, orada devamlı, böyle, hani, eee, sayfayı yenilediğin anda bitiremeyeceğin kadar içerik var, mesela. Eee, o yüzden, hani, bu kadar çok içerik olduğu için arşiv, mesela, bir şeyleri arşivlediğin zaman, hani, devamlı üstüne bir şeyler ekleniyor ya o o zaman sanki arşiv böyle her şeyde bulunma şansın da olmayabilir çok fazla şey olduğu için. Hani, biraz da değerini kaybediyor mu sence? Sadece, hani, bunları silmemiş oluyorsun ama a mesela, eee, arşivde istediğin şeyi bulmak da zorlaşıyor olabilir veya aklından da çıkabilir, hani, o kadar şeyin arasında hatırlamak da zor olabilir. Hani, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee, sanıyorum eski paylaşımlarım, hani, değil mi? 10 sene, 15 sene öncesinden paylaşımlarım olduğu için diyorsun. Doğru.
Tabii, tabii. Evet, yani, her sene için bir sürü paylaşımın var sonuçta.
Evet, evet. Geriye dönüp buradan çok gerilere gitmek zorlaşıyor gerçekten bir süre sonra, bir de çok yoğun kullandığım yıllar oldu ama açıkçası şeyde, yani, daha çok hikâye tarafında tarih seçilebildiği için, orada daha nokta atışı, hani, 2005'te yazın, işte, direkt oraya bastığında, ııı, tarih üzerinden çok rahat bir arşiv oluyor, yani, hikâyeleri seviyorum, geriye dönüp bulmak da kolay, diğerleri de kıyamadım, öyle kaldı diyelim. Eee, bir de eşimle çok fotoğraflarımız var. O gelişimi görmek aksine benim utanacağım, çekineceğim, eee, ya da, öyle, kendimden hiç emin olmadığım ya da: "Ay, çok değişmişim." eee, değişim de güzel. Sadece Facebook'ta ve Twitter'da direkt yazı yazdığım şeyler çok komik olmuş. Çünkü şey diyordum oralarda
Hı hı. Hımm, doğru. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> E, fikirler değişebilir tabii.
evet, şey dediğim birkaç şey hatırlıyorum, işte, "Herkes buralarda mı, iyi mi?" falan gibi, böyle, abuk, sabuk, hiç. <chuckles> "O zamanlar Facebook'u böyle mi kullanıyorduk?" falan, falan diye bir şoka girdim, yani, bunu gördüğümde. <chuckles>
<chuckles> Evet. E, peki, şeyler falan mesela gördüğün zaman, eee, komik geliyor mu sana? Eskiden, hani, Facebook'ta, eee, "bir şey, bir şey mutlu hissediyor" falan, hani, bu şekilde böyle değişik, eee, paylaşımlar yapılabiliyordu. Hani, bunları gördüğünde, "Ya, bu neymiş, ya? Bun bununla mı uğraşıyormuşuz?" falan, diye görüyor musun, hani, hiç bunları?
Bunlar. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ya, görmez miyim, bir de, eee, şimdi şey deyince alakasız o geldi ama, eee, s şey Snapchat falan aklıma geldi, neler, ya, çekmişim onunla, o kulaklar, şeyler, işte, o dediğin gibi yü yü şey hissediyor sonra bir ara konum paylaşılan popüler şeyler vardı.
Hımm. Tabii. <chuckles> Hı hı.
Eee, onun üzerinden bir şeyler paylaşmışız sürekli, işte. Foursquare mi? Hani, orada, işte, bildirim, eee, ne bileyim, düğünümde, işte, orada, "şu kuaförde şunu yapıyor" falan. Hani, şu an çok komik geliyor ama bugün de belki, hani, çok yeni tekrar paylaşımlarım, yani, 10 sene sonra bugünküler de komik gelecektir ama Bilmiyorum. Öyle. <chuckles>
Evet. Evet, evet. Hımm. Tabii ki. E, peki, şunu da sorayım o zaman, mesela, eee, Foursquare'da, hani, eee, gittiğin yerleri paylaşmak şu an sana biraz mantıksızca geliyor olabilir ama mesela, eee, bir yere gittin diyelim, eee, mesela Ankara'ya gittin. Eee, bir arkadaşın 3 sene sonra Ankara'ya gidecek. Sen de mesela orada Foursquare'da bir yerde tag'lemiştin kendini ve çok beğendiğin bir restoranda. Ona, böyle, "A, bak, ben buraya gitmiştim." eee, diye mesela onu arşivden bulabil bulup ona tavsiye edebilirsin. Hani, sence bu bağlamda birazcık, eee, böyle yararlı da olabilir mi? Eee, bu gittiğin yerleri tag'lemek vs.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Eee, ya, çok yararlı. Dediğim gibi Instagram arşivim benim o kadar etkili ki her şeyi paylaştığım için öz özellikle bir dönem. Şu an mesela diyelim tarihi hatırlamıyorum, işte, Ibiza'ya gitmişiz, orada bir deneyim. Ben şu an, eee, fotoğraflardan, hani, haritadan Ibiza fotoğraflarına girdiğimde hangi tarihte olduğunu buluyorum, eee, yani, işte, 2 sene önce ama hangi ay gibi filan. Geriye dönüp onda, Instagram'daki hikâyelerde aynı dönem her şey direkt önüme çıkıyor. Ya, ama diğerlerine Hani, yetiyor şu an Instagram. Diğerlerini tamamen belki kapatmak, ki birçoğu kapalı, ııı, şey gibi Yani, dediğin doğru ama onu Instagram üzerinden yapıyorum, yani.
Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hımm. Anladım. E, o zaman, ııı, hani, Instagram'ı da sonuçta, ııı, yararlı bir şekilde insan istese kullanabilir. Eee, anlat hani, anlattığından bunu anlıyorum. Eee, sonuçta zararlı şekilde de kullanabilirsin, onun faydalarından da yararlanabilirsin. O zaman, yani, aslında bu kadar da kötü bir şey, eee, değil diyebiliriz belki Instagram'a.
Evet. Hı hı, hı hı. Doğru. Yo, değil, değil. Değil, tabii ki, yani, özellikle ben bu kadar büyük bir paylaşım, ııı, ve arşiv, hani, sahibiyim. Bu belki başkaları için komik ya da yorucu olabilir, umursamıyorum ama benim için her şey elimin altında. Geriye dönüp, pat diye her şeyi bulabiliyorum. İşte, ne yedik, ne yaptık, nereye git detayları çünkü hepsini nasıl hatırlayacağım? Eee, not defteri filan da e tutmuyorum tabii ki, hani, hep oradan bakıyorum.
Hımm. Hı hı. Evet, yani. Eee, güzel aslında, yani, hani, ııı, madem, hani, bu kadar, böyle, eee, ayrıntılı bir şekilde, hani, düzenli bir şekilde bir arşivin varsa Instagram'da her istediğini buluyorsan bence bu hem, eee, emek için de, yani, eee, değerli bir şey. Bu sonuçta bir emek harcamışsın ve işine yarıyor. Sonuçta başka insanlara da hatta, ııı, bunu paylaşım yapabilirsin. O yüzden sanki, ııı, bu durumda, hani, Instagram o kadar da, ııı, kötü değil. Senin için yararlı diyebiliriz, ııı, aslında. Hı hı.
Hı hı, hı hı. <chuckles> Hı hı. Katılıyorum. Katılıyorum, yani, şu anki gel geldiğim noktada evet, bir şeyi pek paylaşmıyorum ama eskiye dönüp baktığımda. Bir de tarif çok, ııı, işte, biriktiriyorum onların klasörleri. Bir de, işte, paylaşımlarıma bakıyorum, öyle, yani, ııı, eski fotoğraflarım da elimin altında. Bilmiyorum, yani, gerçekten benim için bir fotoğraf albümü oldu, yani, Instagram. Onun dışında başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum gerçekten de.
Evet, evet. Hı hı. Evet. Anladım. E, son olarak da şunu sorayım o zaman, mesela sonuçta sen şimdi Instagram'da bir arşivcilik yapıyorsun ama diyelim ki Instagram bir şekilde, hani, artık popüler değil ve kapandı. Bir ara çünkü Facebook bayağı, ııı, insanlar sil silmeye başlamıştı mesela Facebook hesaplarını. Instagram'da da aynısı olursa, hani, bu arşivi nasıl, ııı, tekrar, eee, sa saklayabilirsin, kullanabilirsin veya?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, doğru. Ya, onu hiç bilmiyorum, fotoğraflar da var Allah'tan ama, hani, Instagram, bir yerde, bunlar ya bunlar yaşanacaksa ona engel olamam zaten. Dışa aktar diye de bir şey olacağını sanmıyorum. Yaşayıp göreceğiz, yani, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum açıkçası.
Hı hı. Doğru. <chuckles> Anladım, eee, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Hani, ııı, gayet güzel arşivle de ilgili bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum sana.
<chuckles> Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifle, ııı, aktardım bu süreci. Eee, sen de kendine çok iyi bak.
Görüşmek üzere, baybay.
Görüşürüz.